Mm, 'di ba? Tipid sa tubig kahit papaano. Eh, paano ngayon pag naglaba ka ng puti, magiging brown na yung damit. Hindi na pwede, 'di ba? Magiging itim na. Uy, isa rin 'yan, 'no, parang dumadaan ako non sa i sa ilog namin kasi nadadaanan din siya. May naglalaba talaga sa gilid pag mga sabado't linggo. Pero ngayon parang wala na akong nakikita, eh, 'di na pwede.
Mm. Kaya nga. Oo, hindi na, mm. Mm. Mm. Mm. Oo, parang wala na kasi siguro kay wala na ding mga tubig kasi minsan, eh. Lalo kapag summer. Oo, iba na yung amoy. Mm, yung parang dadaan dadaan ka lang tas maaamoy mo na siya.
Mm, tsaka may amoy na. Oh, 'yan nagtutuyot na lang. Di b Ay grabe. Eh, hindi na pwedeng ganun siyempre magsusuot ka ba ng mabaho, 'di ba, hindi naman.
Mm. Kaya nga, mm.
Hindi na nadadala sa mga sabon. Pero 'yon, no, nasabi mo kanina yun sa mga pagkain. Alam mo parang may napanood akong isang dokumentaryo ba yun o, o article. Sabi yung mga isda daw meron na silang mga nakakain o may nakikita na mga plastik saka sa ano na sa mga katawan nila. Eh, 'di ba, yung mga isda kinakain din natin. Ay, naku mahirap yun. Ibig sabihin nakakain din natin yung plastik. Oo, 'di ba?
Mm. Mm. Hmm. Mm. Oo. Siyempre nakakain din natin, oo. Tsaka yun din yung mga dahilan kung bakit namamatay yung mga isda, 'di ba, dahil sa mga basura.
Ayan, oo. Mm. Totoo yung mga turtle, 'di ba, nakalunok ng mga straw, mga takip ng ano plastik kawawa naman mga tortoise, 'di ba?
Mm. Oo. Yung mga pagong nga parang wala nang masyado ngayon, eh.
Oo, 'di ba, konti na lang yung nakikita.
Wala na akong masyadong nakikita. Oh, kasi minsan sa mga ilog-ilog parang may nakikikit may may nakukuha ka pang mga pagong pero ngayon parang wala na, eh.
Pareho tayo. Mm. Totoo.

Ilalagay, mm.
Dun mo siya papakawalan, oo.
Oo, yung mga ganyan. Kaso ang hirap kasi alam mo yun, sa panahon ngayon parang, dumadami na kasi yung mga pabrika dito sa'min, mga babuyan, so parang hindi na shi safe o ligtas, di ba, para paliguan kasi punung-puno ng mga chemicals, di ba, parang, na-ano na yung mga katawan mo ay lalo na yung mga babuyan, ay ang baho, parang hindi ka naman pwedeng maligo, oo di ba?
Oo. Mm. Mm. Oo. Mm, talagang mabaho. Mm, siyempre parang parang ayaw mo naman ng kasi madumi, di ba?
Totoo, di ba, parang hala ang dumi-dumi tapos ganyan, di ka pwedeng maligo parang nanghihinayang ako kasi dati, naalala ko ay nakaligo pa kami dito eh, alam mo yun malinis pa yung tubig, malinaw pa, pero ngayon wala na, ay yun masakit dun.
Mm. Oo. Mm. Wala na talaga, madumi na.
Oo. 'Tsaka yung siguro is mm.
Yung kahit Yung kahit parang i-sasawsaw mo lang yung kamay mo, parang ayaw mo na din, di ba?
Oo, ayan yung mahirap eh, kasi di na talaga kaya, di ba, parang mga burak na masyado, yung mga tubig.
Oo. Oo. Mm.
Yung mga ganyang pagkakataon ah, sayang, sana
Kaya, so, ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit nagiging marumi ang mga ilog or ang mga dagat?
Mm. Ayan, siguro ano rin siguro 'no sa dami ng populasyon natin, parang, eh, yun nalang kasi yung dun kasi tinatapon lahat na, tapos isa rin siguro yung hindi pagtatapon o pagkakaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Ayan, yan ang mahirap eh, parang kulang sa edukasyon.
Mm. Mm. M Yun nga. Oo, yung pag i yung kulang sa disiplina talaga sa mga di ba meron naman silang sariling isip na, ay kapag tinapon ko 'to magiging marumi yung mga ilog or dagat, di ba?
Mm. Ayan.